Hey du, ähm, ich habe aktuell meiner Meinung nach 'n sehr großes Problem. Und zwar geht's um das ganz wichtige Thema Schlaf. Ähm, mir ist bekannt und, äh, ist ja auch weiß man ja auch, Schlaf ist mit das Wichtigste, was man machen kann. Ich habe grad aktuell aber riesengroße Probleme beim Einschlafen. Das geht so weit, dass ich teilweise ich liege dann im Bett, ähm, vielleicht manchmal zu spät, lass es mal 12:00 oder 1:00 sein, und dann schaffe ich's trotzdem nicht, irgendwie bis, äh, 4:00 nachts tatsächlich dann in den Schlaf zu kommen, ich liege dann einfach wach. Ähm, ich versuche dann einzuschlafen. Äh, ich habe zum Glück nicht so 'nen großen Druck, dass ich jetzt, ähm, zum Beispiel um 6:00, 7:00 aufstehen muss, sodass ich dann nur auf 2, 3 Stunden Schlaf hänge, sondern ich kann dann mal auch bis wenigstens, äh, 10:00 schlafen und dann nicht komplett übermüdet in den Tag starten. Aber das ist trotzdem, äh, grade bei mir einfach ich ich kriege es irgendwie nicht hin.
Mhm. Hm. Oh. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Äh, äh, was ich gerne wissen würde, ähm, trinkst du, la äh, Sachen wie, ähm, Kaffee oder Energie Energydrinks?
Ähm, ja, tagsüber ab und zu schon. Äh, morgens trinke ich Kaffee, meistens, ähm, so, ich würde sagen, ungefähr 2 Kaffee am Morgen. Ähm, ganz manchmal, vielleicht einmal die Woche trinke ich mal 'n, äh, Energydrink. Ich versuche aber, weil ich äh, das nicht all zu spät zu machen. Also, ich möchte das nicht machen, irgendwie, um dann 20:00 oder 21:00 noch 'n Kaffee oder 'n Energydrink zu mir zu nehmen, ähm, weil ich, äh, glaube, der Koffein, der da drin ist, könnte mir dann doch schaden. Deswegen versuche ich das, weiß ich nicht, spätestens irgendwie so, äh, 17:00, achtzehn Uhr den letzten Koffein zu mir zu nehmen. Das ist so ungefähr das, was ich was ich mache.
Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, wie ist es denn, ähm, an den Tagen, an denen es wirklich so ist, dass du erst um 4:00 einschläfst. Ist das dann 'n Tag, an dem du später, ähm, Koffein zu dir genommen hast oder hat es da glaubst du, dass es damit nichts zu tun hat?
Mhm. Äh, ich versuche jetzt mal zurückzudenken. Das war jetzt in der letzten Woche bei mir und ich glaube, da habe ich tatsächlich, ja, ja, nachmittags irgendwann, ähm, weiß ich nicht, 15:00 oder so den letzten Kaffee getrunken. Also, ich, äh, hoffe, dass es nicht an dem Koffein liegt, ausschließen kann ich's nicht.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles>
Ähm, vielleicht mal gucken, dass ich 'n paar Tage einfach gar keinen Koffein zu mir nehme und das dann vielleicht hilft, das wäre 'ne Möglichkeit, ähm
Mhm. Mhm. Mhm, genau. Ähm, wie ist es denn, ähm, hast du im Moment oder wenn du dann, äh, nicht einschlafen kannst, hast du, äh, da, ähm, also, in an den Tagen Stress oder hast du generell grade Stress oder irgendwelche Sorgen, die dich wachhalten? Oder würdest du sagen, du bist nicht äh, liegst jetzt nicht im Bett, ähm, und grübelst, sondern du kannst halt einfach nur nicht einschlafen?
Ähm, doch ich glaube, ich bin grad 'n bisschen von Stress belastet, muss ich sagen. Ähm, bisschen, äh, Änderung der Lebensumstände, sage ich mal. Ich komme frisch aus 'nem ausm Studium. Ähm, habe f und bin jetzt ungefähr, ähm, seit ja, ich bin jetzt d den Monat, äh, raus ausm Studium und schaffe es im Grunde seit 2, 3 Monaten nicht,, äh, 'ne neue Beschäftigung zu finden. Ich denke schon, das macht mir deutlich Stress. Man will arbeiten, man will was machen. Das heißt, das wird auf jeden Fall werde ich auch, äh, Stress haben, der mich selbst vielleicht, wenn nicht bewusst, unterbewusst, ähm, plagt, das könnte sehr gut sein, ja.
Mhm, mhm. Mhm. Mhm, ne? Verstehe. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Verstehe. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, also, da gibt's, äh, verschiedene Möglichkeiten jetzt natürlich, äh, zu schauen, wie das Schla Einschlafen dir leichter fällt, ähm, oder leichter oder leichter fallen wird. Also, dass du erst mal, ähm, deine Routinen überprüfst, also, auch, zum Beispiel, wann du halt den letzten Kaffee trinkst. Also, wenn du jetzt zum Beispiel sagst oder Koffein zu dir nimmst. Wenn du jetzt merkst: „Oh, na ja, siebzehn Uhr scheint doch zu spät zu sein, äh, weil es irgendwie doch meinem Schlaf nicht gut tut“, dann tust du das einfach entweder, wie du sagst, schon mal reduzieren den Koffein oder du, ähm
Mhm. Ja. Hm. Hm Mhm.
lässt es noch früher weg. Also, vielleicht einfach nur einen Kaffee am Morgen, ähm, mal ausprobieren, ob das was, äh, ändert. Dann, ähm, überlege mal, hast du dein Handy dann bei dir am Bett oder bist du dann da noch also, wenn du dann nicht einschlafen kannst, guckst du da dann drauf und so.
Ja. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich mein Handy ist bei mir immer im Bett. Ähm, das gute alte Allzweckgerät ist ja alles. <snorts> Man hat ja alles dabei, das ist mein Wecker und <chuckles> mein Terminkalender und alles Mögliche, ähm, das, wo man mich erreichen kann. Deswegen, ja, das Handy habe ich tatsächlich dabei. Und wenn ich das Gefühl habe, ich, äh, schaffe es jetzt grade 'ne Stunde schon nicht, ähm, einzuschlafen, dann ist es auch teilweise so, dass ich dann, äh, wieder zum Handy greife.
Mhm. <chuckles> Mhm, ja. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Da musst du wissen, dass natürlich, wenn du, ähm, wieder auf's Handy schaust, grad das Licht, das das Handy ausstrahlt, das ist ja, ähm das schadet dem Einschlafen. Ähm, da kannst du entweder da gibt es, äh, wohl auch so einen Nachtmodus, dass du das einstellen kannst, dass bestimmte, äh, Lichtelemente nicht mehr ans Auge kommen. Aber am besten wäre natürlich, wenn du quasi dann so 'ne Handy äh, freie Zeit halt einläutest, so als Abendroutine, dass du einfach dann halt nicht mehr das Handy nutzt. Ähm, natürlich, ähm, kannst du's weiterhin als Wecker nutzen, ja, aber wenn das halt dir so schwerfällt, dann würde ich dir auch empfehlen, einfach 'n anderen Wecker, ähm, anzuschaffen, auch wenn's so praktisch ist, ähm, dass das Handy halt nicht so nah an dir dran ist, so dass du halt gleich, äh, zu also, ne, dass es dich dann quasi dann doch vom Schlafen ablenkt.
Okay? Okay. Mhm. Ja. Okay. Mhm. Das heißt, die die Verführung überhaupt erst mal, äh, aus dem aus dem, äh, Reichweite des Bettes verbannen, dann kann ich
Genau. <chuckles> Genau. Mhm, eben, dann <chuckles> dann solltest du noch gucken, ähm, wie ist meine Schlafumgebung? Also, ähm, es gibt ja Menschen, die haben zum Beispiel auch 'n Fernseher im Schlafzi äh, Schlafraum. Da würde ich jetzt äh, da könnte man, äh, wahrscheinlich auch schwierig ein schwieriger einschlafen, als wenn das jetzt 'n Raum ist, in dem es wirklich, also, 'ne ruhige Atmosphäre ist, ne, die da auch dazu einlädt, äh, ähm, mit Lichtelementen, Raumtemperatur, ähm, dass das halt, äh, auch guckst: „Hey, ähm, passt das? Ähm, kann ich da mich gut entspannen oder ist da doch irgendwas, was, ähm, störend ist?“ Vielleicht zu viel Licht, vielleicht zu viel Lärm, weiß nicht, ob du 'n Kühlschrank äh, manche Leute haben ja auch 'n Kühlschrank im Schlafzimmer, ja, ähm, dass das vielleicht zu viel Lärm macht oder, ähm, andere Geräusche, Heizung, Kühlung, ähm, weiß ich jetzt natürlich nicht. <sighs> Also, das, äh, muss man überprüfen.
Ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Spannend, ja. <chuckles> Hm.
Und dann
Okay, also ja.
Mhm.
Ich, ähm, be äh, bekenne mich auf jeden Fall schuldig, einer der Menschen zu sein, die auch 'n Fernseher im Schlafzimmer hat, muss ich ehrlich zugeben. Äh, scheint so, als würde mein Schlaf vielleicht auch 'n bisschen unter der, ja, Zeitalter der Technik leiden <chuckles> und der Dauerbeschallung. Also, ähm, sagst du, die die Technik am besten dann abends, wenn ich wirklich schlafen gehen will, komplett
Mhm. Mhm. Mhm.
zu verbannen?
Ich würde sagen, pro probiere das mal aus. Also, wenn es hilft, super, wenn es, äh, keinen Unterschied macht, dann ist das wahrscheinlich nicht was, äh, wa was, äh, di äh, was dich stört. Und dann, ähm, könntest du natürlich auch noch Entspannungsübungen ausprobieren, ne? Also, das du dann, ähm, u mhm. Ok äh, also, es gibt, äh, ja die Möglichkeit, dass man einfach selber sich quasi in den Schlaf, ähm, atmet. Also, dadurch, dass dass man wenn man schläft, wird der Atem ja tiefer, also, atmest du einfach automatisch langsamer, sodass dein Körper halt zur Ruhe kommt.
Ist das Okay. Mhm. Mhm. Da oh ja, da habe ich gar keine Erfahrung mit, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, okay.
Oder du könntest auch Achtsamkeitsübungen machen oder, ähm, äh, Bodyscan, wenn dir das was sagt. Da gehst du halt durch den ganzen Körper gedanklich, also, da gibt es ganz tolle, ähm, ähm, Erklärungen auf YouTube. Das könntest du dir mal anschauen und dann gucken, ob das was für dich ist. Ähm, dass du qua äh, quasi nach und nach, ähm, den ganzen Körper entspannst und dann halt, ähm, dadurch dann auch in den Schlaf findest. Das könntest du auch ausprobieren. Ja, so. Und dann gucken und dann einfach mal gucken, was hilft am meisten, ne?
Ne, sagt mir tatsächlich auch nichts. Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Das, äh, klingt zumindest besser als die Art und Weise, in der ich's aktuell versuche, <laughs> indem ich, äh, liege und wahrscheinlich mich aufrege, dass ich nicht schlafen kann. Äh, das macht mich vielleicht dann auch wieder wach, ich weiß es nicht. Ähm, ich ich verstehe den Sinn hinter den Sachen, den du sagst auf jeden Fall, weil, äh, wenn ich das damit hinbekomme, wäre es natürlich schön. Das heißt, du sagst, ähm: „Atemübungen könnte man machen.“ Ähm, so 'n
<laughs> Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Kön du kö du könntest natürlich auch Schäfchen zählen. Also, das ist ja dann, äh, im Prinzip auch so was, weil man konzentriert sich auf eine Sache und nach ne, und atmet natürlich dadurch ruhiger, wenn man da drauf konzentriert ist. Ich, äh in der Tat hil hilft das Leuten, äh, manchmal einzuschlafen, Schäfchen zu zählen. Oder auch über, ähm
<chuckles> Mhm. Okay.
vielleicht auch 'n bisschen so 'n bisschen, ähm, über positive Dinge nachzudenken, ähm, die am Tag passiert sind. Aber nicht, äh, diese dieses Gedankenkarussell, wo man halt mehr diesen Stress, ähm wo man diesen Stress, äh, noch mal durch äh, durchkaut, der tagsüber war, das würde wahrscheinlich nicht helfen.
Ja. Ja, das klingt so, als würde ich ganz viel, äh, noch nicht wissen über den Schlaf. <laughs> Ich mache das doch schon mein Leben lang, aber anscheinend habe ich's 'n bisschen, äh, gefreestylt bis jetzt. Ähm, vielleicht aktuell mit 'n bisschen minderem Erfolg, ähm, da gibt's, also, scheinbar wirklich viele Möglichkeiten, dass ich da 'n bisschen geregelter oder 'n bisschen geplanter in den Schlaf kommen kann. Das sind gute Hinweise.
<laughs> Mhm. <laughs> Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Also, was natürlich auch was was du auch bedenken solltest, wenn das halt jetzt 'n dauerhaftes Problem wird, dann müsstest du natürlich trotzdem mal 'n Arzt, äh, zu Rate ziehen, ne, weil, ähm, der Körper braucht halt den Schlaf und das, äh, ist völlig klar, der braucht vor allem den Nachtschlaf wegen der Traumphasen. Das braucht alles der Körper und das Gehirn, um sich zu regenerieren. Und wenn das halt nicht mehr stattfindet, da kann das natürlich schädlich sein. Also, wenn es auf Dauer, ähm, nicht klappt. Dann musst du natürlich überlegen, ob du mal, äh, deinen Hausarzt aufsuchst, mit dem du das besprichst, einfach um sicherzugehen, ne, dass, äh dass da nichts, äh, verloren geht oder, ähm, dass du halt fit bleibst. Du sagst zwar, du ha also, ich meine, du sagst ja, du du arbeitest jetzt nicht, äh noch nicht, äh bist noch da dran, aber einfach so, falls das nicht besser wird.
Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja. Okay. Ja. Mhm. Es ist 'n, äh, sehr guter Hinweis. Ich merke ja selber, dass ich, äh, nicht ganz auf meiner Leistungsfähigkeit und gut drauf bin, wenn ich die paar Stunden Schlaf in der Nacht bekomme. Das, äh, sind, äh das sind sehr gute T Tipps, die du mir da gegeben hast, muss ich sagen. Das ich werde versuchen, so viel wie möglich, äh, davon umzusetzen, mich da noch 'n bisschen mehr zu informieren, dass ich vielleicht 'n bisschen besser in Schlaf komme, weil das doch schon sehr belastend ist. Deswegen ich, äh vielen vielen Dank. Du hast mir sehr geholfen. Ähm, Danke für das Gespräch.
Mhm. Genau. Sehr gerne, sehr gerne. Okay. Ja. Sehr gerne, sehr gutes Gespräch. Sehr gerne, ähm, wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich jederzeit melden. Ich bin ich bin ansprechbar für dich.
Okay, das höre ich gerne. Danke sehr. Bis dann. Tschüss.
Okay, mhm, mach's gut. Tschüss.